Fíjate que tengo un problema, la verdad es que es un poquito delicado y y sí es algo como que me gustaría platicártelo para ver si me puedes dar un consejo, también para desahogarme un poquito, y y, pues, sí, para encontrar como una solución porque, pues, se trata de de mi familia, en este caso, se trata de mi hermana. Hemos tenido últimamente muchísimos roces, pero muchísimos, y la verdad es que quiero que es algo que pare, pero también siento que tengo mi dosis de razón. Entonces, es como que, pues, yo sé que s que que aunque tengo el carácter supermás relajado que ella, y si yo digo: "¿Sabes qué? Ya no pasa nada, este, fue una tontería y todo queda y así". Ahí para la discusión, ahí para como que estos esta la rachita que tenemos de pelea. Pero también siento que ya es ya es hora de que ya empiece a poner límites y ya es hora de que me empiece a respetar un poquito más, y no tanto porque sea su hermano mayor, que lo soy, <chuckles> pero es más como un, pues, no cuando andes de malas o se te pegue la gana, me vas a a faltar el respeto y así, porque yo no lo hago. Entonces, pues sí, como que quisiera que me ayudes en este tema. Más en específico, últimamente anda como que muy, ¿cómo te diré? Como que muy controladora conmigo, no sé de dónde viene esto, pero es de que, no sé, un día no tengo tanto trabajo y me ve que ando tranquilo o o en redes sociales, en este caso, o así, y me pregunta de que: "¿Por qué no andas trabajando?". Y yo de: "Ah, ah caray, ¿y tú qué o qué? ¿Tú eres policía o qué?". Y de que: "Oye, este, vi que saliste con tu novia a tal lado, no no que ibas a ahorrar y y no que ya ibas a empezar a dejar de salir tanto o así", ¿sabes? Como que tiene estos asuntos y y yo también, pues, en esas cosas soy muy, muy de de no me gusta que me cuestionen y ahí chocamos. Entonces, eh, pues, tampoco quiero que esta relación se desgaste. Yo sé, como todos me dicen, que está en la edad de de la rebeldía y así, acaba de entrar a la universidad. Pero, pues, oye, o sea, también, no sé, que se ubique un poquito.
También ya no está en edad de la rebeldía, o sea, ya está como de 18.
Sí, sí, sí, no, eh. Justo tiene 19 ya, ya.
No, justo te iba a preguntar primero eso de que era hermana mayor o menor, pero ya me comentaste que tú eres el mayor y, o sea, ¿este cambio ya lleva tiempo o es algo que es reciente, de que es desde que entró a la universidad se descontroló y ya es liberal? O como que desde los 15 hasta ahori hasta los 19 ha estado como que en ese cambio de querer y hacer el la cabeza de la familia.
Ujú. Uy, la verdad es que creo que sí es muy reciente. Y, ya ahorita que lo comparto como que sí me duele un poquito ya dejando de lado como que el el coraje y así, porque sí ha cambiado mucho. Ella tenía un carácter muy lindo, era era una muy linda. Mi novia y ella se llevaban increíble, o sea, eran casi, casi mejores amigas. Era siempre como que nuestro tercero ahí en discordia, pero, pues, nos la pasábamos muy bien, o sea, siempre la jalábamos en todos lados, incluso nuestras citas era como que la llevábamos de vez en cuando. No te miento un 14 de febrero, mi novia me dijo: "Oye, ¿no va a ir con nosotros tu hermana?". Y yo: "¿Cómo?, no, <chuckles> hoy no", o sea, como que, ¿sabes? Si siempre anduvo con nosotros, la relación fue muy bonita, todo muy chido, y no sé en qué momento como que se empezó a no sé si amistades, no sé si el cambio de aires, también me niego a creerlo, pero creo que cambió un poquito porque entró a una universidad privada. Eh, n nosotros venimos de una familia supertrabajadora, eh, clase, pues, media, eh, mis papás siempre han trabajado muchísimo, nunca nos ha faltado nada, eh, al contrario, los los admiro mucho por eso, pero también nunca tuvimos como que lujos así, pues, extraordinarios, ¿sabes? Y ella tuvo una cuestión que no quedó en la universidad pública de aquí del estado. Y sí, es es una estudiante excelente, es muy, muy buena estudiante, yo creo que fue por un tema de de nervios, porque ella es muy aprensiva, y no quedó, eh, se puso muy triste y mis papás como que están haciendo el esfuerzo titánico de que está en una escuela privada. Entonces, no sé si si es el ambiente que puede ser, los amigos, o ya se está creyendo a una persona que no es para nada, pero ya empieza con estas contestaciones mala onda. Ya a mi novia una vez la hizo llorar con un comentario ahí un poquito fui fu muy, muy, muy fuera de lugar, y ella también como que ya puso un poquito su su raya, su distancia, y me duele, o sea, porque por un momento yo trataba de justificarla y era de los que le decía: "No, mira, pues, esta chica, anda de rebelde, a mi mamá también le contesta, a mí también se me pone", pero ya me di cuenta que no, o sea, ya no tengo que justificarla, ya también cada vez se me pone más como que en este plan controlador y de preguntarme y de cuestionarme y y de cosas así, o de que: "Ay, ¿ya otra vez vas a salir?". Y yo como: "Oye, pues, ¿a ti que te importa?". O sea, no sé, creo firmemente que que está un poquito desubicada. También creo que mis papás no se han dado cuenta y le están dando cosas muy de más. Y no es envidia, eh, porque lo he platicado con mi novia y le digo: "Es que yo no tuve para nada las mismas oportunidades que ella está teniendo. Yo desde los 17 ando trabajando para pagarme mi escuela y todo y y no molestar a nadie". Y sí me saca mucho de onda el que, aparte que está teniendo todos estos privilegios, no se dé cuenta de eso, y y en vez de estar con una actitud, pues, tampoco agradecida y tirándose al piso, pero sí, pues calmada, ¿no? O sea, consecuente. Y no, la veo como que muy, muy rarita y no, no me gusta.
Ya, pero, por ejemplo, ¿tú te has acercado con ella?, en una parte, ¿no pensarás que tal vez sea como que esa impotencia de que a lo mejor también no quedó?, como que se siente culpable y luego la culpa más sus nuevas amistades, su nuevo grupo social también es como que desubicado, de que tal vez en una parte se siente como que frustrada consigo mismo y lo proyecte, como que en otras personas, no sé si también te has puesto como que a dialogar de cierto aspecto con ella y decir: "Oye, ¿estás bien?, ¿qué te pasa?, ¿por qué actúas así?".
Ujú. Lo he intentado, sí le he dicho varias veces, como: "Oye, últimamente traes un humor que que nadie te soporta, eh", o o así, pues ya ves que luego los hermanos somos un poquito más, más rudos, pero ya también.
Ajá, como que se dicen las cosas que no te lo puede decir cualquier persona, ¿no?, de que ya te lo suelto porque ya te conozco de toda la vida, y ya es como: "Oye, ¿por qué haces eso?, no deberías actuar así".
Ándale. Justo. Sí, justo, justo. Yo le digo de que: "Oye, tampoco te creas tanto, ¿eh?, o sea, tú tú, este, o sea, no no no vienes de ningún lado, nada, i incluso el día que que mis papás no puedan llegar, te vas a llegar en camión, ¿eh?". O sea, como que mm, trato, como que de ver qué onda, ya también una vez intentamos hablar bien, ella me dijo que, pues, que siente que nos andamos alejando y se puso un poquito triste, pero yo no entendí, o sea, yo le dije de: "Pues, pues, puede que nos estemos alejando un poquito, pero es porque ya no se puede hablar contigo, o sea, eres como que muy rara en ese aspecto". Y al principio sí creí que era un poco de esta culpa de que no había quedado y este como sentimiento de que, había fracasado, pero yo creo que esta culpa le duró, te lo juro, como 2 semanas máximo, eh, porque había otras alternativas, mi novia encontró, preguntando con maestros y gente que estaba ahí en la universidad, eh, si había como otras alternativas, sí había otras alternativas, había una especie de lista de espera. Ella tuvo un buen lugar, entonces, pro muy probablemente se hubiera quedado en este recorrimiento, se le dice, también había la la la modalidad de estudiar como que híbrido, tener unas 2, 3 clases, y las demás aventártelas en línea, y ya incorporarte en el siguiente semestre. Pero como que desde que le dijeron: "Oye, pues, probablemente le podemos echar ganas y y si tú, este, pues, consigues buenas calificaciones y mantienes esas calificaciones y te dan beca, pues, te metemos a esta escuela de paga", creo que, ya dejó de escuchar razones, es más, hasta ella se hizo a la idea de de que: "No, no, sí, ya voy a ir a esa escuela", y entonces, como que no, no la veo tan triste en ese aspecto.
Guau, como que sí trataste de dialogar con ella, pero tampoco entiendes qué situación está pasando. Y también ya es como que se está pasando de la raya con meterse en en tu vida, de que: "Oye, ¿qué haces? ¿Por qué no estás trabajando? ¿Por qué estás descansando?". Tal vez también es esta parte de como hermano mayor, decirle, pues, con la vara que me mires en algún punto, tú serás medido, ¿sabes? Y si ahorita yo estoy así, tú vas a estar en esta posición también en algún tiempo. Como que a veces es este sentimiento también de que, aunque hayamos crecido igual, nos dieran de comer lo mismo, viéramos lo mismo, no va no significa que vamos a ser iguales. Como que en tu parte tú eres una persona diferente a tu hermana, también tu hermana, eh, a lo mejor tú ya pasaste por todo lo que ella va a pasar, y ya sabes como que la respuesta, y también es como esa parte de querer decirle a ella y guiarla de cierta manera, pero también es como que, a veces, aunque suene cruel, tienes que dejar que se caiga para que aprenda ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, tú le hablaste de la mejor manera como hermano, obviamente, de que: "Oye, debes dejar de actuar así tan irrespetuosamente", y de marcar ciertos límites, como que poner ciertas reglas, pero a veces es necesario que alguien más, eh, que plante ya, que choque con pared por sí sola para que se dé cuenta realmente de la situación, porque es como de que tú tratas de advertirle como hermano y también desde el cariño, pero a veces es como que no puedes evitar que no se tropiece en la vida. Sí deberías también comunicarle solo una última vez, como que es tu vida, no me vuelvas a hablar así, no te como pero ya de forma más seca, por así decirlo, de por sí, es como que esa parte de que sí le dices bruscamente, pero sigue siendo con cariño, pero ya más seca de que: "Oye, ah, te estás pasando, ¿no quieres que yo te hable así? Por favor, no me hables así". Ah, hacer el límite más marcado, la línea más gruesa de cualquier for factor, porque eso sí le va a llegar. Suena horrible, suena horrible, pero le va a llegar a doler, y también en el dolor hay como que entendimiento. Aunque u a veces las personas no quieran, porque es como: "Hermano chiquito, yo la vi desde que era un bebé, estaba conmigo, le tengo un cariño", porque se escucha que le tienes un aprecio muy fuerte, pero es mejor que sea de esta manera y que esté a tiempo a que en el futuro se vuelva más grave y siga la relación se vaya desgastando por esas actitudes. Porque se va a dar cuenta, se va a dar cuenta en el dolor y va a reflexionar.
Sí. Uf. Sí. Sí, sí. Uy, sí. Sí, sí. Eh, encuentro muy valioso esto que me estás diciendo, eh, para empezar, muchas gracias por escucharme y por por entenderme y no juzgarme en esto. Eh, le diste al clavo muy, muy fuerte en esta situación de que, pues, es mi hermana y yo y yo no estoy viendo como que tal vez a la persona ya grande que todos ven, yo estoy viendo como que al al ser chiquito que yo conozco desde que es, pues, desde que nació y no no me gusta como que, no no me gusta la idea de que lo que tú no aprendes en casa, la calle te lo va a enseñar, pero, pues, no con no con amabilidad. Entonces, creo que es muy conveniente y necesitaba que un una p alguien imparcial me dijera esto, escucharlo de de alguien que no, pues, tuviera bando. Entonces, pues sí, estoy estoy, pues, muy decidido y ya tengo muy en claro que que sí tengo que hablar con ella un poquito más fuerte, poniendo un poquito más límite, porque yo sé que ella ya me va a escuchar, y que puede que a mis papás se los baile en algún aspecto, pero, pues, yo no. Yo, o sea, entonces, muchas gracias, muchas gracias por escucharme, por este consejo, y, pues, ya, cualquier otra cosa, voy a regresar aquí contigo.
Es un placer, realmente gracias por compartir. Que tengas un bonito día. Hasta luego.
Muchas gracias.